Bale, paano mo sine-set ang boundaries sa trabaho tsaka sa buhay mo?
Sa gano'n kasi gusto ko, ah, 'di ba, may work-life balance kumbaga. Tapos 'yon ang boundary ko naman, 'pag nasa work ako, work lang talaga 'yong ginagawa ko. Parang naka-focus dapat, oo. Tapos 'pag ano naman, 'yon tungkol naman sa time ko pa para sa sarili ko, sa pamilya ko, mas ano siya, gusto ko talaga hindi ako nag-iisip tungkol sa work, 'yong hindi ako nagche-check ng mga emails, ganiyan. Kasi mahirap na, ah, ma-drain pa ako or ma-burnout sa gano'n. Tapos hindi ko mabigyan ng tamang oras 'yong family ko.
Ay tama. Kaya nga. Hmm. Oo, 'di ba? Kaya nga, maganda 'yan, kasi, ah, ayun dapat parang boundaries talaga balanse sa trabaho tapos balanse sa personal na buhay mo 'no. Ayan. Pero bakit mahalaga ang magtakda ng boundaries, ah, ayan sa trabaho tsaka sa personal na buhay mo?
Oo, tama. Para sa'kin mahalaga 'yung magtakda ng boundaries kasi 'pag walang boundaries parang 'di ba, 'pag nag-o-overlap 'yung work mo tas sa personal na buhay katulad ng sa akin naka-work from home ako, so parang 'di ba, na na nandito ako sa bahay kasama ko 'yung family ko habang nagtatrabaho 'pag ganon kasi, hmm hmm, may mga times na 'yung na-try ko na 'yun, 'yung parang masyado akong busy na kahit nasa bahay nakikita ko sila, oo, pero physically present ako pero 'yun parang wala ako doon, parang gano'n parin ba? Oo, oo nasa iba pa rin, 'pag may minsan may mga times na may tinatanong 'yung kapatid ko, tapos sabi ko, "ano nga 'yun?" kasi nga 'yung isip ko 'di ba oo, nasa do'n sa trabaho ko. Kaya napaisip ako, one time na, "Ay, baka ano talaga kailangan kong mag-set ng boundaries." Kasi 'pag walang boundaries, parang hindi ko din mai-enjoy 'yung 'di ba, 'yung sabihin kumikita nga ako, ah, 'yun nga 'yung, ah, reason kung bakit ako nag-work from home din na para kumikita tapos kasama 'yung family. Tapos hindi ko siya ma-enjoy, 'di ba?
Oo. Ah, oo nga 'no. 'Yung isip mo nasa iba rin, 'di ba? Hmm, kaya nga. Mm. Kaya nga. 'Yun din talaga 'yung dahilan, 'di ba? Ayan, kaya ayun tama 'yung ginawa mo kasi parang, ah, kailangan mo din talaga ng boundaries para makapag-focus ka sa trabaho, tsaka ayun sabi mo, ‘di ba, nasa bahay ka lang kaya mahirap din minsan na ayun, may mga kasama ka tapos parang hindi mo rin nasasagot 'yung mga tanong nila kung sakali sakali. Kaya ayun, maganda na may boundaries. Oo, pero paano mo naman nalalaman kung, ah, ayan, minsan napapasobra na 'yung, ah, trabaho mo? Ah, may mga ginagawa ka ba ganiyan o kaya mga routine ka bang, ah, sinisimulan para hin malaman mo talaga na hindi sumosobra 'yung pagtatrabaho mo 'pag ano, naapektuhan na pati 'yung buhay ng iba?
Oo, may mga time nga na ganun. Ano, ‘pag sa tingin ko talaga na para, um, pagkatapos ng shift ko ganiyan, sinis ah, sinisigurado ko talaga na naka-off na 'yung mga laptop ganiyan, ah, tapos 'yung naka-off na 'yung no notification ng cellphone ko, kasi 'di ba yung parang sa Gmail meron naman 'yung parang pang-work tapos meron pang personal, oh, para para ano siya naka-separate siya. Ta's, um, noon kasi 'yung kahit 'yung mga, work apps nasa cellphone ko. So after ng work, may nagno-notif pa rin, galing sa mga katrabaho ko, ganiyan. So, um, dumating sa point na parang sabi ko, "Ano ba 'to? Hindi na ako nakaka-relax." Kasi may nababasa na naman ako, ganiyan. Sabi ko, "Puwede ba bukas na lang 'to." Ta’s na-realize ko na i-uninstall 'yong mga work apps ta’s ano na siya, nasa laptop lang. Kasi pagka-off na 'yong laptop, ano, 'di ba, parang, "Hello, welcome to my life." Gano'n. Balik na 'to sa personal ko na buhay, ganiyan. Oo, kasi mm, hmm, gano'n. Kasi no'ng nag-try ako nga, na nasa cellphone siya, oo, updated ako kung anong nangyayari, pero 'di ba, pam mahirap siya parang 24/7 'yung, ah, isip ko nasa work, 'di ba?
Ayan. Oo. Hmm, okey. Kaya nga, eh. Okey. Oo, kumbaga parang oo, pokus ka naman sa buhay mo talaga, 'no? Sabagay. Oo, kasi, ah, una sa lahat 'pag nakakarinig ka ng ayan mga, ah, notification o kaya mga tunog, parang mapapaisip ka tuloy kung ano 'yun, di ba, para maku-curious ka kasi trabaho mo 'yun tapos, ah, parang maapektuhan na 'yung ano, ah, ayan, kung bonding man 'yan, ah, sa personal na buhay mo, 'di ba? Kaya ayan, tama 'yan.
Tama. Oh, ganoon. Mm. Hmm. Tama, imbes na mag-enjoy ako, tas bigla na lang 'di ba, may nagpa-pop up na notification. Tapos 'yon, 'yong sinabi mo na, ah, naririnig ko 'yong tunog, parang 'yong tunog parang urgent siya for me. Oo.
Kaya nga, 'di ba? Oo, pero ano 'yung mga epekto ng malinaw na boundaries talaga sa'yo no'ng kalusugan sa pang-isip? Oo.
Ah, para sa'kin mas naging, um, hmm, opo, okey 'yung mental health ko no'ng nagkaroon ako ng boundaries. Kasi non 'di ba, kung no'ng wala pa akong boundaries na panay work, ganiyan. Tas ano, na feel ko na ah, alam mo 'yun, 'yung mga times na parang iritable ka ganiyan 'pag may nagtatanong lang sa'yo pa sasabihin mong, "ah, busy ako," gano'n or ano, parang kahit 'yung 'yung ka kapatid ko kasi makulit, kasi bata pa, kaya sinasabi ko, "huwag ka munang magtanong busy ako sa work," ganiyan. Tapos sabi ko ano ba 'yan, 'yung parang ayoko naman kasi na parang maapektuhan din 'yung mga nasa paligid ko, tas 'yun parang may mga times din na, um, di ba kasi nadi ah, nadi-disturbo ako, gano'n, tapos hindi talaga siya ano, para sa mental health ko parang, ah, mas negative siya ang epekto sa'kin. Parang, alam mo 'yun, oo, na-bu-burn out din ako, ganiyan. Kasi nga dahil do'n walang boundary.
Hmm. Ay, oo, sabagay 'no. Tama. Ah, gano'n? Oo, kaya kaya napakaimportante talaga ng mga boundaries 'no, para balanse ayan sa buhay tsaka sa personal na ano talaga, na pangangailangan ng pamilya 'no? Pero paano mo ano, ah, pinapaalam sa iba 'yung mga hangganan ng hindi nagmumukhang bastos o kaya, ah, isnabera, ganiyan? Kasi minsan 'pag ano, 'di ba, may mga urgent, tapos, ah, siyempre nasabi mo na naka-turn off 'yung, ah, phone mo o kaya parang naka-do not disturb 'yung laptop mo. Eh, paanong ginagawa mo 'pag gano'n?
Oo. Para ano naman hindi ako mag mukhang, ah, ungrateful gano'n. 'Yong siguro gina sinasabi ko na ano, after work talaga ano nasa family na ako, don na talaga 'yong oras ko, kino-communicate ko naman do'n sa team, oo. Tapos ang maganda naman do'n sa trabaho ko pagkatapos talaga ng shift parang hindi ko talaga nire-require na 'di ba, mag-reply ganiyan, pero siyempre nasa isip mo na 'pag lalo na 'pag mga supervisor mga gano'n 'di ba parang, ay gusto mo mag, ah, mag-message gano'n. Pero para kasi sakin 'pag outside na ng work, ah, hindi ko na talaga nire-replyan, bukas na 'yan, 'pag simula ng shift gano'n. Tas ano ko ano kasi 'yong katulad ng 'di ba 'yong sa, hmm, Google Workspace, puwede mo namang ilagay do'n na kung ano lang talaga 'yong shift mo, nilalagay ko lang talaga do'n kung kag active, oo, 'yung shift ko, kunyari sabihin natin, um, 4:00, ah, ganiyan, nilalagay ko 4 hanggang anong time 'yung shift ko, ganiyan. Para makita nila na ibang workmates ko na after that ano na, naka-log out na ako.
Oo. Kaya nga, eh. Sabagay. Oo. Ah, oo nga, 'no. Tama ka diyan. Oo, para maisip talaga nila tsaka makita nila na yun lang yung oras ng trabaho mo pag sumobra dun, eh, parang hindi na naman OT yun, 'di ba, kasi, ah, yun lang talaga yung trabaho na ayan pinag-usapan niyo, ah, sa simula't sa simula pa lang, 'di ba? Ayan. Pero minsan kasi may mga parang ayan boss na ma ano tawag dito, medyo mabusisi tsaka yung parang nangungulit, eh, paano mo naman hinaharap yung mga pressure na gusto nila palagi kang available sa trabaho?
Oo. Tama. Ano, pag ano kasi, yun nga, um, bukod sa akin, yung communicate ko, eh, hindi din naman nila ako ma-re-reach, kasi nga inooff ko yun nga, ah, yun nga, yung laptop ko, tas wala na, oo, nandun na, sa sa yung cellphone ko, ano na, inooff ko din yung mga notifications sa mga work apps or yun ina-insta uninstalled ko siya. So, alam na nila talaga na yung time na yun hindi na yun para sa work. Tapos ano naman kasi, um, ah, yung sa, ah, lalo na ng company ko sa past. Hindi kasi bayad yung overtime, so hindi talaga ganun compulsory na oo naman na mag-reply sa mga.
Ay, oo nga 'no. Mm. Yun pa isa ano masakit, di ba? Kumbaga sobrang, ah, sobra-sobra na yung tinatrabaho mo tapos ayan, ah, sobra na yung oras na, ah, ginugugol mo sa trabaho tapos ang mahirap dun is hindi ka babayaran, 'di ba? Hindi pala bayad yung, ah, ginagawa mo. So, imbis na ayan, ah, yung mga trinar trinarbaho mo dapat, ah, nilalaan mo na lang sa, ah, buhay mo personal na buhay mo sa pamilya mo o kaya sa mga hobbies mo 'di, eh, napunta pa do'n, 'di ba? Yun nga lang
Oo. Hindi siya paid, oo. Hmm. Tama, oo. At siguro isa din sa maganda, ano, 'pag 'pag set talaga ng boundaries, ah, meron kang, ah, 2 phone, 'yong 1 pang work, tas 'pag isa na 'yong para mong personal, para 'pag, tawag sila do'n lang talaga sa 1 phone mo, tas 'pag, um, darating na 'pag hindi na nila mari-reach yun kasi puwede mong i-off 'yong phone na 'yon 'pag outside work, mhm.
Ayan. Ah, oo nga 'no. Tama yan. Tama. Kahit do not disturb lang, 'di ba, pwede na 'yon.
Hmm, puwede na.
Ayan. Pero ano 'yung mga ano, ah, gawain o kaya habits ang tumutulong sa'yo para alam mo 'yun, manatiling grounded at hindi ka ma-burnout. Ka kasi minsan sa trabaho parang, ah, 'di natin maiiwasan diyan mapapasobra. Tapos at the same time sa buhay din parang sa personal, eh, 'yan sa mga responsibilidad, ah, mapapasobra rin, eh, ano 'yung mga habits na ginagawa mo?
Tama. Isa siguro do'n sa mga hobbies talaga 'pag, ah, katulad ng sa work, ah, 'pag merong break, ah, tini-take ko na siya, kasi no'n 'pag meron kaming break sa work hindi ko siya tini-take, parang okey, pa sa tingin ko mas marami akong magagawa. Oo, para maging mas productive ako. Pero na-realize ko hindi pala 'yon maganda, para sa 'di ba, kasi nga may break para hindi ma-overwork 'yong isang, ah, empleyado 'no, para magkaroon pa din ng, ah, ng time para makapag-relax kahit papaano, um, mag-snacks ba kumbaga 'di ba mga gano'n. Pero sakin, ah, no'ng lalo na no'ng nagsisimula pa ako parang 'yon panay work tas, ah, kung meron mang break, na dalawang break, isa lang 'yung ka break ko or minsan hindi talaga ako nagbi-break o la di ba, whole shift na gano'n 'yung ginagawa mo. So, para sa'kin ano, nakaka-burnout 'yung gano'n. Tas meron kasi akong kaibigan na na-share niya sa'kin na, ano, 'pag may break, i-take mo talaga 'yung break na 'yon. Kasi, 'di ba, kahit na hindi bayad 'yung break, mas, ah, mas maganda daw 'yun para daw 'pag balik ko sa work, mas maging focus ako. At totoo naman siya, oo, para nare-refresh tayo.
Hmm, parang normal lang, 'no? Tama. Ayan. Mm. Kaya nga. Ayan, tama 'yun, oo. Kasi kahit oo. Tama 'yan, kasi kahit maliliit na break parang malaking tulong din 'yan lalo na kung, ah, ayan palagi ka nakaupo o kaya parang, ah, medyo focus ka sa work, para maganda rin kahit papaano na ayun mag-take ka ng break at maglakad-lakad ka, uminom ka ng tubig, kumain ko ng biscuit kung medyo nagugutom ka, 'di ba? Kasi parang, ah, dagdag ano din 'yan, enerhiya bago ka bumalik diyan sa trabaho mo. Kaya ayun, ang ganda ng sinabi ng katrabaho mo. Ayan. Pero, ah, pa'no mo naman malalaman kung ayan epektibo 'yung mga boundaries na itinakda mo, ayan sa trabaho, tsaka sa family mo?
Oo. So, malalaman mo 'yan, kung, ah, sa sa sabi, ah, sabihin natin parang yung sa, family mo 'di ba, na, na naiintindihan nila 'yung point mo, ganyan nga 'yung time na 'yun, eh, para lang talaga sa work 'yung, ah, para sa'kin effective yung pamamaraan ng pakikipag-communicate ko sa kanila. Pag sa trabaho naman malalaman mong effective 'yung boundaries na 'yun, siguro kung, um, kung nirerespeto na ng mga kasama mo 'yung time na 'yun na para talaga sayo ganyan.
Kaya nga. Ayan. Oo. Pero 'di ba, may mga bagay din kasi na, ah, di dati ginagawa mo, tapos, ang ngayon parang iniiwasan mo para, parang ano yung para mo siya iniwasan o para ma protektahan ang iyong oras tsaka enerhiya, yung mga bagay na dati mong ginagawa na ngayon ay iniwasan mo. Oo, yung mga ganyan.
Siguro para sa akin, ano, um, 'pag-sa work parang, may boundaries din tungkol sa 'di ba, may mga ka-work ka na mahilig talaga na makipag-chika. Gano'n. Tapos meron na ka-set na quota sa'yo, ganyan, or may mga, um, task na binibigay 'yong boss mo sa'yo. So, para sa'kin sa mga gano'ng pagkakataon, ah, limitahan, 'yon isa din 'yon sa mga boundaries, 'yong mga, ah, chika-chika, okay lang naman, ba puwede sa break or outside sa work, 'di ba? Outside sa space n'yo, maganda 'yong gano'n.
Tama. Ayan, oo. Tama. O, kaya 'pag wala talagang ginagawa ano?
Oo, pagtapos na sa ginagawa. Kasi 'pag meron pang ginagawa, maapektuhan din 'yong productivity mo, 'yong performance mo sa work. Tapos siyempre hindi lang ikaw 'yong maapektuhan, hindi 'yong kasama mo. Kaya na 'yong gano'n nagse-set talaga ako ng boundaries. So sinasabi ko na, Ah, mamaya na tayong mag-usap. Ganyan, kasi may task pa ako or baka hindi natin matapos to, 'di ba?
Mm. Tama. <smacks lips> Kaya nga eh. Mm, tsaka ang mahirap kasi dun parang ah, once na sinimulan mo 'yon, parang mahirap na rin talagang ano, eh, 'no, tapusin. Kumbaga, parang hindi mo pa pa pansin 'yong oras na parang, gano'n, gano'n na pala kayo tagal nag-uusap, 'di ba? Mabilis lang kasi lumipas ang oras, 'di ba? Ah, eh, paano mo naman ipinapakita sa iba 'yong respeto sa kanilang mga boundaries, 'di ba? Ah, ikaw may boundaries ka sa trabaho, sa pamilya, o tapos 'yong ibang tao siyempre meron din naman 'yang boundaries, eh, paano mo pinapakita 'yong, ah, respeto?
Oo, lumilipas na. Oo, totoo yan. Ah, so, gano'n, siyempre dahil meron akong boundary, so, alam ko 'yon yung feeling na gano'n. So, 'pag nakikita ko, 'pag katulad ng, ah, mama ko, 'pag may trabaho talaga siya, hindi ko siya dinidisturbo. So, para, ah, 'di ba, at least, na nagagawan niya na na yung work niya, nang maayos, maganda yung quality. So, kasi alam ko 'yon, yung feeling na gano'n, lalo na 'pag urgent yung task na ginagawa. So, hindi muna ako nagtatanong or, 'di ba, sa mga gano'n, at, pa katulad ng kapatid ko, 'pag nag-aaral siya, hindi ko muna siya dinidisturbo pagka oo, kanya kanya muna, oo, ganyan. Tapos, pagkatapos naman niyan, eh, may family time pa rin naman.
Hmm. Tama. Tama ka diyan. Kumbaga, kanya-kanya muna, 'no? Oo. Ayan. Bale, sino yung, ah, nagturo, tsaka ano yung nagturo sa'yo ng kahalagahan ng pagtatakda ng boundaries?
Para sa'kin ano, sa experience ko lang talaga, yung ma maranasan mo yung ma-burnout, maranasan mo yung mga times na parang hindi ka talaga okay. So, man ah, parang, ah, 'pag gano'n kasi, 'pag sobrang nai-stress ka na, 'yon talaga yung magtuturo sa'yo na, parang too much na, parang nasasabi mo sa sarili mo na, "Ah, dapat pala talaga nagsi-set ng boundaries para, hmm, maging" 'di ba? Oo. Maging kalmado yung buhay mo, gano'n.
Ay, sabagay. Tama. Kaya nga, based on experience din, eh, 'no? Ayan. Oo. Ayan, ah, napakasaya ng usapan na ah, sobrang nag-enjoy ako, ah, maraming salamat.
Maraming salamat din.